So, a
Bas ah, okey. Nakakatakot 'no? Na kan nan ibig sabihin nagli-lead 'to talaga na sa sa panahon ng magkakagera talaga yung iba't-ibang, ah, nasyon, eh. Nakakalungkot, nakakatakot at the same time, 'di ba? At, ah, sa dahil din sa tu yun nga bilang sa tulong na rin ng social media na nasasaksihan natin yung mga ganitong bagay na a a ayaw naman natin masaksihan naman talaga, 'di ba?
Oo. Mag parang Oo. Mm. Mm. Oo. Real time. Tama. Kumbaga yun ang pinakamagandang nakikita natin sa ang dulot ng social media na kumbaga dati mag kailangan natin mag-antay pa ng oras ng balita, eh. Kumbaga 'di ba, kunyari sa TV sa telebisyon, alas syete ang balita, sa social media hindi natin kailangan mag-antay ng 7:00 para makabalita ora mismo, mga kahit mga tao. Oo kahit 'di natin kailangan ng social ng mga, mga station nung ano, kahit mga tao lang mga indibidwal p'wedeng mag-live, p'wedeng mag-share ng video, 'di ba, ng mga maganda din talaga din ang epekto ng social media kung gagamitin lang sa talaga sa tama.
Mm. Mm, mm. Nga oo ngayon, on the spot na, 'no? Mm. Mm. Totoo, totoo. Alam mo, ah, sana bwe ano 'no mabawasan yung mga taong mapanlinlang, o sana din lahat ng tao maging, ah, mapagmatyag nga on mapanuri sa mga ano, sa mga, ah, nakikita nila or, ah, mga nae nababasa nila, 'di ba? Para na rin din makaiwas sa na yun nga sabi nga nila, ah, "Think before you click" para hindi tayo makadamay ng, ng ibang tao, 'di ba? Para kasi siyempre kahit na sabihin mo na, ah, ni-reshare mo lang yun o ni-repost mo lang yun, eh, isa ka pa rin sa may ano, sa may
Mm. Mm. Mm. Totoo. Mm. Oo oo. Maraming makakabasa. Oo kumbaga iisipin mo na oo.
Oo isa pa rin sa may fault kung bakit ano. Kasi kung hindi mo rin naman shinare yun, kahit na sabihin mong hindi naman ano, eh, ikaw yung nagpanimula, eh, isa ka pa rin sa nagpakalat. 'Di ba parang nakakalungkot na naniwala tayo sa gano'n 'di ba? 'Yon lang.
Mm. Oo, tama, tama, tama, sang-ayon naman ako diyan. Kaya ta yung ano, 'di ba, kumbaga yan yung isa sa posibleng paraan, eh, para maging responsable saka maayos yung pagamit sa social media. Eh, yung kung may nabasa ka na tingin mo, eh, hindi naman ka ka ah, credible o talagang tiyak ka na talagang totoo, eh, wag mo na lang din i-share at 'wag mo na lang din ipakalat sa iba para hindi na siya, kumbaga hihinto mo na sa'yo.
Mm.